Não tomo café. Odeio café. <chuckles> Mas eu tomo chá, chá preto, chá verde, diz que é pi é pior, né, diz que tem mais cafeína, chá verde do que café.
Ah, ah, ótimo, nossa. Então, é, tem, então o ideal é você não tomar muita coisa de a partir das 15h, ali, ta também não porque pode atrapalhar à noite. Então, vamos lá ver se funciona, você almoçou comeu lá seu do docinho sua sobremesa tal, a ideia é seu corpo já ir ficando mais calminho. Aí você programa lá e fala: "Ah, eu vou botar sei lá 20 minutos, no cochilo". Calculando que você tem que levantar depois pra sair, né, e vai pro sofá deixa bem confortável o sofá, uma cadeira se você tiver, uma cadeira de balanço ou coisa, assim, mais relaxante na sala, sabe? Você arruma ali bem fofinho no cantinho, bota uma almofada confortável, alguma coisa assim, um travesseirinho e deita e espera. Se o sono não vier no primeiro dia tudo bem, não veio. No segundo dia eu você
Uhum. Entendi. Uhum. Sim, é. Hum. Ai, que legal. Tem que ir se a tem que ir, eh, treinando, né. Você vai criando hábito, não é isso?
Isso. Exato. E aí o que vai acontecer? O seu corpo vai entender que é aquele momento, f mas assim, deixa o ambiente bem aconchegante, tá? Não só a cama, né.
Aos pouco. Uhum. Escuro, eu tenho, você acha que tem que ficar no escuro ou pode ser com luz, como funciona isso aí?
Ah, aí o que aí vai do seu gosto o ideal é uma luzinha mais baixa, não precisa estar totalmente escuro para seu para o seu corpo não achar que é de noite e confundir, mas, assim, deixa uma luzinha mais baixa, fecha uma cortina, né, não deixa uma tvzona, assim, ah, um filme super violento fazer barulho, né, põe uma musiquinha relaxa
Uhum. Sim. Aham. Ah não, tv não dá certo, né, é. Se eu estiver com televisão eu não durmo.
Então, deixa, assim, mais um ambiente mais calminho, mas, assim, para o corpo entender e vai praticando realmente, praticando por pouco tempo se no primeiro dia não conseguir não fica desesperada não desiste, vai tentando até o seu corpo acostumar e começar a gostar desse cochilo. E aí às seis da tarde você não vai ficar pescando, é certeza, se você trocar para esse horário do cochilo legal, acaba esse problema às 18h.
Uhum. Ah, enten Ai, que legal.